Thực ra ấy, khi mà bạn mình nghe bạn nói về cái chuyện như là tiền bạc trong cái mối quan hệ ha. Thực sự là đây cũng là một trong những cái chủ đề nhạy cảm nhất và cũng dễ làm hai người nhau nhất, bạn nhỉ. Ờ, đó, nghe bạn nói như là, kiểu, mình thì có thói quen tiết kiệm này, còn người yêu thì lại đang không có thói quen tiết kiệm lắm, có đúng hông? Thì đúng là, kiểu, mình hiểu ngay rằng bạn đang có thể là vừa lo lắng này, vừa ngại nói ra, mà lại còn, kiểu, sợ là người kia buồn nữa, bạn nhỉ? Nhưng mà bên trong mình thì cứ lại ấm ức, ấm ức các kiểu, có đúng không này? Ờ, không sao đâu thì mình sẽ ở đây có thể lắng nghe bạn một cách kỹ hơn để có thể là, kiểu, cho bạn được những cái phương án, những cái cách để mình có thể có một cái cuộc sống tốt hơn và có được cái tiếng nói chung với người yêu bạn ha. Vậy thì ấy, không biết là cái sự khác biệt về chi tiêu ấy, nó bắt đầu khiến bạn khó chịu từ khi nào, bạn nhỉ? Như là gần đây nha, hay là, kiểu, cái từ đầu cái mối quan hệ đã như vậy rồi?
Ừm hứm. Ừ. Khó nói ghê. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi đấy. Ừ, ừ. Ừm, mình cảm ơn. À. À, không, khi mà khác biệt về chi tiêu thì mình cũng rất là mừng cho người yêu mình thôi. Bởi vì thực sự thì cái lịch học của mình nó cũng bận, việc là ở hai người một ừ, gọi là, ở cùng nơi ấy, thì lúc đầu mình cũng nghĩ là trở về một nhà thì có thể là chi phí, các cái loại chi phí, kiểu, tự lo ha. Thay vì là hai người lo hai hai cái nhà khác nhau ấy, tự lo một nhà thì mình đang nghĩ là nó sẽ nhẹ nhàng hơn, nó sẽ, gọi là, giảm bớt gánh nặng cho cả hai. Thế nhưng mà lại bị một cái, đấy là hiện tại mình vẫn chưa thống nhất được cái thói quen chi tiêu cho cả hai người. Chưa có, gọi là, chưa có tiếng nói chung ấy, chưa mình thì chi tiêu, gọi là, tiền mình làm ra mình tiêu thôi, gọi là, mình sẽ mua đồ ăn cho cả hai này, mình sẽ lo, gọi là, lo đồ ăn, lo ăn uống, lo sinh hoạt, lo những cái, kiểu, đồ gia dụng linh tinh ở trong nhà, bởi vì là mình làm được ít tiền hơn mình chỉ lo cái phần nhỏ hơn thôi. Còn người yêu mình thì sẽ lo tiền nhà, tiền điện nước và các cái mua sắm bên ngoài của cô ấy cũng như là nếu mà cần thiết thì mua những cái vật dụng to hơn, như kiểu là, những cái đồ đồ gia dụng, ừm, như kiểu là như kiểu là, ờ, nồi chiên chẳng hạn đó, những cái đó, nồi chiên không dầu đó còn mình thì lo những cái, kiểu, đồ ăn thôi. Đó. <laughs>
Ừm. Ờ, đúng này. Wow! Ừm, ừm, mình hiểu nha. Ừm. Ồ! Ừm. Nồi đó, ờ, đúng rồi ha. Ờ, mình hiểu ý bạn này. Ừm, ừm, mình hiểu ý bạn ha nhưng mà nha, không biết là hai bạn có đang có những cái khoản chi tiêu chung kiểu gì, bạn nhỉ? Ví dụ như là, kiểu, đi ăn, đi chơi, sống chung này, hay là chuẩn bị cho một kế hoạch dài hạn thì hai bạn có, kiểu như là, có cái khoản chi tiêu chung đó không?
Ừm. Ờ, đó.

Cũng rất là hiểu cái nỗi lo của bạn, bạn ạ. Nhưng mà đối với mình nha, thì mình tin rằng là cái chuyện về tài chính ấy, thì mình nên nói rõ ràng ngay từ đầu, bạn ạ. Và đến khi nào mà bạn đã có thể là đi ra trường, có thể học xong rồi và có được một cái nguồn thu nhập ổn định và cao hơn rồi á, thì bạn và người yêu bạn lại có thể, gọi là, ờ, nói lại về cái, ơ, cách, gọi là, chi tiêu chung và tiền bạc chung cũng được này. Đó, mình có thể có những cái thỏa thuận nhẹ nhàng, thay vì là mình sẽ ép buộc nhau. Ờm, đó, bạn có thể nói với người yêu bạn là mình có thể mỗi tháng ấy sẽ lập một cái quỹ chung và có cả cái quỹ cá, nhân riêng nữa. Quỹ chung thì sẽ dành cho cái việc ăn uống hay là hẹn hò này, còn quỹ riêng nha thì ai tiêu gì tùy thích thôi bạn ạ. Bạn không cần phải lo người kia chi quá tay vào những cái quỹ chung nữa, có đúng không nè? Đó, và bên cạnh đó nha, ừm, hai bạn cũng có thể đặt ca một cái mục tiêu tài chính nhỏ cùng nhau này. Ví dụ nha, sẽ cùng nhau tiết kiệm khoảng từ 500.000 đến 1.000.000 mỗi tháng thôi. Đó, thì khi mà mình có mục tiêu ấy, thì hai người sẽ dễ hợp nhịp với nhau hơn bạn đó. Thì bạn thấy là cái cách này có ô kê không?
Ừm. Ừm. Ờ, đúng ha? Ừm. Ờ, đúng ha. Ừm. Đó, ừ, đúng nha. Ừm. Ờ, đúng thật, đúng thật. Ừ hứm. À, ừ nhỉ, thế thì thực hiện được. Ừm. Ờ, ừ nhỉ, ừ nhỉ. Tức là cứ lập ra một cái khoản chung trước đã, còn còn lại thì tiền ai nấy tiêu ha. Cũng mình cũng thấy thoải mái hơn thật, kiểu, làm như thế thì cả hai đều có ý thức hơn ấy, chứ còn bây giờ cứ bảo là em gửi vào tiền tài khoản tiết kiệm của anh thì nghe nó cũng hơi hơi có vấn đề ha. Ờ.
Chuẩn luôn này. Ừm. Ừm. Đúng rồi, ừm, nó hơi nó hơi, gọi là, hơi khó nói bạn ha. Và bên cạnh đó này mình bạn có thể giải thích cho người yêu của bạn ấy, cái lý do tiết kiệm của bạn. Nhiều người nha người ta không tiết kiệm không phải là vì người ta vô trách nhiệm đâu, mà có lẽ là bởi vì họ không hiểu tại sao bạn mình phải coi trọng cái việc tiết kiệm bạn ạ. Thì bạn có thể mở lời với người yêu bạn, có thể nói rằng là, ờ, "Anh đấy là tiết kiệm bởi vì là mình không muốn cái tương lai của tụi mình không phải lo nghĩ gì cả này. Đó, điều đó thì làm cho anh cảm thấy nó an toàn hơn, có đúng không?" Nghĩa là bạn sẽ nói về tương lai chung giữa hai người á, thì người yêu của bạn có lẽ là cũng sẽ cảm thấy bạn là một người vô cùng có trách nhiệm và có những cái suy nghĩ để lo lắng cho tương lai của hai người này. Thì mình tin rằng nha, người yêu của bạn sẽ hiểu bạn hơn và cũng sẽ thỏa hiệp và đồng ý với cái việc cùng nhau có một cái quỹ tiết kiệm chung đấy bạn ạ. Khi mà họ đã hiểu được cái gốc rễ nha, thì họ cũng sẽ dễ dàng thay đổi hơn đó.
Ừm. Ờ. Ừm, đó. Ừm, ừm. Đúng rồi. Đúng vậy. Ừm, mình hiểu rồi. Ờ. Ờ, mình hiểu rồi. Ừm.